Est-ce que tu pourrais me parler d'un projet qui, en ce moment, te passionne?
Bien évidemment oui, oui. Heu, je peux te parler, heu alors j'ai plusieurs projets, heu, qui me viennent en tête, mais s le principal, ouais, le principal projet actuellement, ce serait un projet autour du football. Heu, donc essayer en fait, heu, heu j'avais déjà, heu, commencé à travailler là-dedans. Ce serait, en fait, de permettre à des, heu, à à des jeunes joueurs de football issus heu, de clubs, heu, de clubs, heu, amateurs, en fait, dès dès vraiment, heu, heu, dès l'âge de 6-7 ans, heu, heu, les suivre et en fait, leur proposer, heu, un programme de, heu pour permettre un pour leur permettre en fait, d'arriver un jour, heu, à à accéder au monde, heu, professionnel. Mais, je je dis par là, en fait, ce serait vraiment d'organiser en fait, heu, des des, heu, des tournois, heu, heu, des tournois, heu, heu, on va di détection récurrents, mais beaucoup plus et différents de ce qu'on propose aujourd'hui, pour, en fait, leur permettre, en fait, de d'avoir une progression, heu, dans le temps.
Ah ouais? OK. D'accord. D'accord. OK. De détection finalement? OK. D’accord. Parce que comment ça se passe, heu, aujourd'hui? C'est plutôt des des des recruteurs, enfin, comment dire? Des, peut-être pas des, on peut pas, peut-être pas parler de recruteurs à 6-7 ans, mais en tout cas des personnes qui viennent voir des matchs pour repérer des joueurs? Ou alors c'est plutôt des tournois qui sont, heu, directement organisés avec des joueurs, des petits, enfin des des enfants qui paraissent prometteurs, où, là il va y avoir des des personnes prêtes à les accueillir dans des structures, heu et cetera. Comment ça se passe aujourd'hui?
Ouais. En fait à cet âge-là, il faut savoir que, bon, ça c'est pas des agents de joueurs parce qu'ils ont pas encore l'âge légal pour, heu, voilà, heu, niveau contrat, niveau, voilà responsabilité, heu et par rapport aux parents, en fait, c'est plus les parents et un un représentant, soit d'un club, soit d'une fédération ou alors, heu, heu, on va dire des des, heu, des personnes qui sont justement et heu, heu, envoyées par les clubs eux-mêmes et qui remplissent cette fonction-là, qui suivent en fait, heu, l'enfant, heu, le joueur, heu, heu, dès son plus jeune âge. Et en fait, je dis par là qu'il y a pas un suivi, heu, vraiment, heu, heu régu régulier pour vraiment, heu, leur permettre d'avoir une une un équilibre en fait, heu, heu, dans dans ce milieu là donc, heu, en fait moi, ce que je propose ouais.
D'accord. OK. Mmh. OK. OK. Parce parce qu'aujourd'hui, heu, c'est plutôt il y a un circuit, heu disons, heu, normal enfin ils ont des jeunes, ils, enfin les équipes sont dans un championnat, il y a des en ch championnats qui sont, heu, plus ou moins un niveau, plus ou moins haut niveau, où on a une chance de voir des joueurs plus ou moins prometteurs. Et selon un peu le milieu dans lequel ils évoluent, ils ont plus ou moins de chances d'être repérés, mais c'est pas plus structuré que ça, c'est ça?
Exactement, c'est ça, c'est ça. Souvent, en fait, et on va les voir 1 fois 2 fois par an, heu, pour voir un peu l'évolution du joueur, heu. Heu, voir c ce qui a changé, ce qui a pas changé. Mais en fait, heu, moi ce qui est important c'est vraiment, heu, de de multiplier en fait ces actions-là et et pour pouvoir, heu, hem, avoir le le meilleur de leur potentiel, si je puis dire ça comme ça.
OK. Je comprends. OK. Qu'est-ce qui te motive le plus, heu, là-dedans au tout, tout départ? C'est te dire: «Ça peut être mieux fait et j'ai envie d'être cette personne?» ou alors c'est plutôt lié à ton expérience personnelle et et peut-être que, je sais pas, tu aurais pu être joueur de haut niveau, mais tu te dis: «J'ai pas été détecté assez tôt?» enfin qui, d'où est-ce que ça vient, heu, cette envie de d poursuivre ce projet?
C'est une question très pertinente. Là, tu touches vraiment à à quelque chose de, voilà de sensible. En fait, c'est, oui, c'est moi j'ai commencé le football à à très très tôt, hein, 6-7 ans, heu, mais, heu, c'est un peu des 2. Si j si je dois te répondre à la question, mais pour aller un peu plus en profondeur, oui j'ai commencé le football à 6-7 ans et puis, heu, voilà j'ai pas eu la chance, heu, d'être, heu, voilà de, en en fait d'avoir le chemin, heu, pour arriver au monde professionnel, heu, voilà, par rapport, en fait, à ce à ce manque de de de d'accompagnement si je puis dire ça comme ça. Et heu
OK. D'accord. OK. OK. Et s OK. Et ça tu as ressen tu as commencé à le ressentir, heu, à quel âge? Heu, par exemple, heu, tu é tu étais déjà au, très proche de devenir adulte et tu t'es dit: «Ah bah, mince en fait, heu, c'est raté et j'aurais mieux été mieux accompagné», ou petit à petit tu t t'avais ça en tête et tu sentais que ça se faisait pas? Enfin, comment ça s'est passé?
Bah Ouais. Bah en fait quand on est quand on est tout petit, heu, on se rend pas compte de ce qui se passe, on a, voilà, des étoiles plein les yeux et puis on on est là pour, heu, pour, heu, pour kiffer si je puis dire ça comme ça, heu, heu, donc on est là on joue au football c'est, e ça rentre pas en fait, on on réfléchit pas à, heu, à vraiment devenir, heu, pro, heu, même si voilà on regarde des des joueurs des joueurs de football de haut niveau à la télé, on se dit, voilà: «J'aimerais bien être ce joueur là», mais sans trop, heu sans trop, heu, en fait, heu, être obsession heu, être obsédé par ça. Heu, mais petit à petit oui, c'est quand j'ai passé un peu les les, hem, les les niveaux, heu, bah je me rendais de plus en plus compte de, bah, du chemin à parcourir en fait et du du retard, pas par rapport à, au niveau que que que que j'avais mais au niveau de l'accompagnement et puis, heu, heu, de de de, hem, en fait des étapes qui qui, heu, peut-être quand je rate, tu rate un train dans le domaine du football, voilà, pour le rattraper derrière c'est c'est très très compliqué en fait.
OK. Ouais. OK. Ouais. D'accord. Mmh. Ouais, je comprends. Et tu as tu as tu as démarré dans un vraiment tout petit club et joué dans des divisions un peu secondaires, heu, dès le début? Ou tu étais quand même dans, je je sais pas dans un club un peu structuré? Enfin, comment c'était le début?
Ouais, bah en fait il faut savoir que j'ai pas fait qu'un seul club, heu, j'ai joué dans plusieurs clubs de football, mais le premier club dans lequel j'ai joué, oui, oui c'était assez structuré, heu, ils mettaient quand même, heu, heu, beaucoup d'engagement, heu, pour les équipes jeunes sans trop, heu, voilà, heu, heu, s'attarder. En fait c'était pas, heu, non plus, heu, heu, une, un objectif pour eux, heu, de permettre voilà des jeunes bon tant mieux, hein, s'il y a s'il y a s'il y a un jeune talent qui qui éclot comme on dit mais, heu, en fait je trouve ça assez dommage de voir, heu, vraiment des des, heu, il y a vraiment des jeunes joueurs qui ont la possibilité et le talent, le potentiel, heu, de de vraiment, heu, de devenir, heu, un footballeur, heu, un footballeur complet et de de de de pas leur donner en fait, heu, cette, heu cette, heu voilà toutes les armes voilà qui qui d qui, heu, qu'ils doivent, heu, avoir à cet âge là, voilà c'est et et puis souvent aussi c'est la dimension mentale qui rentre en jeu. Parce que le football, c'est c'est c'est, il y a une di une dimension mentale qu'il faut leur apporter, heu, essayer voilà heu, voilà il y a beaucoup beaucoup beaucoup de joueurs qui qui ne sont pas, heu, professionnels, par rapport à la frustration, heu, de de de de pas, voilà heu, ils ils lâchent pr ils lâchent prise très vite quoi.
D'accord. Mmh. Ouais. Ouais. Toutes les armes finalement pour y arriver quoi. Mmh. Ouais j'imagine. OK. Et a avec le, le début d'expérience que tu as du, donc j'imagine dans dans le projet, en tout cas les questions que tu t'es posées, est-ce qu'il y a déjà des critères, heu, que tu vois pour, heu, identifier un un joueur, un jeune joueur qui serait prometteur? Et si possible vu que tu as un projet qui est un petit peu différent, en quoi justement ton approche elle est un peu différente? Et, qu'est-ce que tu ferais différemment, sur ta manière de d'identifier les joueurs et de les accompagner?
Ouais. Ouais. Aujourd'hui, en fait, en on évalue, heu, généralement, on évalue un joueur par rapport, voilà, à son talent, son potentiel, heu, voilà sur, heu, sur des des critères bien techniques et spécifiques. Heu, mais on oublie beaucoup en fait, heu, le côté combativité, le côté, voilà, heu, travail. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de joueurs qui peuvent réussir grâce au travail. Et c'est un critère en fait que que je rendrai, heu, pas comme prioritaire, mais presque. Parce que je pense que, heu, quelqu'un qui a pas forcément la même technique qu'un autre joueur, mais qui qui qui qui bosse, qui travaille vraiment beaucoup. Heu, voilà, je trouve ç que c'est remarquable, heu, de sa part parce que voilà, i il est, heu, il est dans un processus où, voilà, il a il a tout compris. Et je pense que ce serait ça que je ferai différemment, ça serait plus, heu, leur permettre de de travailler, heu, heu, pour réussir à leur fin.
OK. D'accord. Mmh. D'accord. Et tu penses qu'à partir de de cet âge-là, dès 6-7 ans, on peut voir, identifier des des profils qui seraient plus, heu, travailleurs justement?
Heu, à 6-7 ans c'est un peu compliqué, je pense que ce serait un peu plus vers 9-10 ans ou 11 ans même, heu, mais déjà, heu, à un âge très très précoce, leur permettre déjà d'avoir un une solide base, un accompagnement, heu, heu, pour en fait qu'ils, heu, qu'ils qu'ils arrivent, hem, à à 10-11 ans voilà à déjà, heu, connaître un peu le milieu et pas qu'ils soient, parce que je vois aussi beaucoup beaucoup de jeunes joueurs qui qui qui soient, qui qui ont une mauvaise connaissance en fait du du du du, heu, du monde, heu, du football en général et heu, et qu'ils arrivent perdus en fait à cet âge là et puis, heu, heu, et comme on dit un joueur qui force c'est pas forcément la la bonne chose. On a vraiment beaucoup beaucoup de de cas comme, heu, comme ça.
D'accord. Mmh. D'accord. OK. J'avais écouté le, heu une interview ou un podcast de c'était Didier Drogba, il me semble. Et heu, enfin j'en suis sûr. <chuckles> Et c'était, heu, c'était hyper intéressant parce qu'il expliquait que, lui très jeune, il avait su qu'il voudrait être, heu, footballeur professionnel. Heu, il me semble que c'était peut-être son oncle qui l'était, heu, déjà donc ça évidemment ça aide et c’est pas donné à à tout le monde. Mais ensuite, heu, il avait vraiment eu cette trajectoire en tête, heu, de tout, tout jeune jusqu'à ce qu'il devienne, heu, professionnel. Et j'avais trouvé ça, heu, bah, hyper, heu, impressionnant de voir que qui aussi jeune il arrivait déjà à se projeter vers des niveaux d'ambition, heu, hyper élevés. Est-ce que, heu, dans ton approche, tu te dis, heu, aussi, heu, «Faut que j'arrive à rendre les jeunes, heu, ambitieux»? Ou alors tu tu pour toi c'est quelque chose qui est inné ou enfin comment est-ce que tu approches ça, l'am l'ambition?
Ouais. Ouais. Et c'est c'est Oui, oui, c'est c’est tout à fait, heu et en fait il faut savoir vraiment, heu, heu, parler à un jeune joueur. C'est différent, heu, d’un d’un d'un jeune qui qui arrive qui va arriver en centre de formation. C’est pas les mêmes dialogues qu'on va avoir, les mêmes discours qu'on va avoir avec eux. Tu cites le s le le hem, le le le l'exemple de Didier Drogba, heu, je pense aussi à un exemple, heu, heu, même 2 exemples, heu, de de joueurs français Mathieu Valbuena, voilà. Qui qui a vraiment, heu, voilà qui a vraiment été déterminé. Il était déterminé à à être professionnel. Mais il a vraiment passé, heu, des étapes supplémentaires par rapport à un joueur, heu, lambda. Heu, Antoine Griezmann, c'est la même chose.
Ouais. D'accord. Griezmann. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est la même chose, heu, pour le coup. Enfin, il il était moins petit peut-être? Mais, heu.
Ouais, Antoine Griezmann. Mmh, c'est ça. Par rapport à un problème de taille. Et même si le le niveau était là et puis, heu, voilà, hein. Tu tu t'imagines bien que, heu, c'est c’est c’est c’est c’est c’est une c’est c’est remarquable de leur part. Et puis, heu, c'est aussi, heu, les exemples que je cite à un jeune, voilà. Heu, alors faut pas leur faut pas mentir, heu, faut pas mentir, hein, sur, heu sur, heu
Mmh. D’accord. Oui, c'est extrêmement difficile.
C'est extrêmement difficile sur, heu, heu, 20 jeunes en centre de formation. Il y en a qu'1 seul ou voire 2 maximum qui seront professionnels. C'est c’est déjà, pour arriver en form en centre de formation c'est déjà une étape à à à prévoir. Mais le but c'est aussi d'y aller étape par étape et de pas, heu, escalader les étapes. C’est c'est c'est le tout le travail difficile aujourd'hui.
Mmh. Oui. Mmh. Oui, c'est intéressant et pour qu'on se suive sur, heu, les centres de Didier Drogba. Il expliquait aussi qu'il avait, heu là, peut-être que je me trompe mais je pense pas refusé une offre au au PSG. Assez jeune, pour choisir un un club plus petit. Et je sais pas si c c’était pas encore Auxerre il me semble que c'était, peut-être, même le Mans avant. Et heu, et c'était il y avait vraiment cette idée, heu, justement de de pas brûler les étapes. Lui il expliquait qu'il avait un retard, heu, physique parce qu'il avait pas, heu, joué, heu, continuellement, heu, et eu beaucoup de volume, dans sa jeunesse. Et heu, il avait fait ce choix-là. Est-ce que heu de jusqu'à quel âge tu tu aimerais accompagner les les jeunes? Et du coup quelle, heu, quelle étape tu aimerais couvrir?
Ouais. Moi ce serait vraiment l'idéal, ce serait vraiment, heu, heu, jusqu'aux portes, heu, du centre de formation. Parce que j'estimerais que, heu, là ç'est ils seraient quand même des joueurs, heu, heu, pas dire finis. Même s'ils leur manqueraient une, heu, une dimension physique. Parce qu'un joueur, heu, un joueur, heu, évolue dans le temps, heu, physiquement, mentalement, donc, heu, sur les capacités techniques aussi. Mais vraiment l'accompagner, vraiment, jusqu'aux portes du centre de formation, heu. Essayer de de de de de le conseiller. Voilà sur tout et et et n'importe quoi, voilà. Parce que souvent, c'est même un côté mental. On a un joueur qui a vraiment les capacités pour devenir un très, très bon joueur. Et puis, il y a quelque chose qui va pas dans la tête et réussir à débloquer cette petite chose là. Bah, ça va le transformer, heu, considérablement.
D'accord. OK. Et à quel âge les joueurs entrent en centre de formation?
En général, c'est à partir de 15 ans, heu, 14 ans, 15 ans en général, heu. Ils peuvent rentrer en centre de formation selon les les clubs, heu, selon les exigences de des des clubs. Donc, heu, heu, bon c'est un peu moins aussi, heu, ben, parfois c'est 13 ans, 14 ans voilà c'est c dans ce dans ce dans ces eaux-là. Et heu, et voilà, ils peuvent déjà, heu, être aspirants professionnels, heu, à 15 ans, 16 ans. Donc, heu, c'est déjà, heu c’était pas le cas il y a il y a une dizaine, une quinzaine d'années. Mais aujourd'hui le football évolue très, très vite. On a besoin de de plus en plus de jeunes joueurs donc, heu, voilà ça apporte
D'accord. OK. Mmh. D’accord. OK. Donc, les joueurs se les joueurs sont prêts plutôt, c'est ça?
Ouais c'est ça, c'est ça. On a beaucoup, beaucoup de joueurs, heu, qui commencent, heu, voilà, heu, dans les clubs, heu, de football, heu, même dans le très haut niveau, heu, qui commencent à jouer en ligue 1 à 16,5 16 ans, 16,5, 17 ans.
OK. Ah oui. Ouais, c'est intéressant. Même en terme de maturité c'est quand même dingue. Et sur ce projet c'est pour la suite, c'est quoi la la prochaine étape que tu envisages, heu, pour toi?
Ouais. Ouais. Bah, j'espère déjà que que je pourrais participer vraiment à un tournoi qui permettrait en fait de détecter, heu, les les les jeunes joueurs et puis établir un bilan, heu, un bilan sur, heu, sur 6 mois sur 1 an, heu, heu, de voilà. Ce joueur évolue, a bien évolué, a mal évolué. Qu'est ce qui a fait qu'il a mal évolué? Et aussi pas le pas le snober puis justement lui rapporter en fait des réponses à à à, hem, à pas son échec, mais en voilà, heu, son manque de voilà. C'est ça.
D'accord. OK. Mmh. Ah, ce qu'il manquait finalement. OK. En tout cas, merci beaucoup d'avoir, heu, à ce point-là creusé le sujet et su l'expliquer avec, heu, autant de pédagogie. C'était vraiment, heu, pour le coup vraiment passionnant.
Merci à toi, je te remercie également pour, heu, tes questions.